बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मैं अपनी तरफ से जो कहा बताऊ कि लोगों को क्या-क्या आदतों का पालन और छोड़ना चाहिए, तो वह सबसे पहली चीज़ तो यही है, कि ना जो जब वह सुबह उठते हैं अपने मोबाइल से दूर रहे थोड़ा, 1 घंटा मतलब आप उठे आराम से, व्यायाम करें, भगवान का नाम ले या ऐसा कुछ करें, जिससे मैं कहूँगा कि बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएँगी उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि ना, जैसा हम अपने मन को दिखाएँगे, जैसी चीज़ें हम अपनी आँखों के सामने लाएँगे वैसी चीज़ें हमारे साथ होने लग जाएँगी।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
जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी।